Eh, eu
Passaram seus 17 anos. <laughs>
Passaram os anos. É, é. E aí, um belo dia, eu estava aqui em casa, né, em Portugal já, eu olhei para o pela janela e vi uma estante
Hum.
e a minha mãe estava aqui, eu falei: "Mãe, se a gente não pegar essa estante agora, a gente não pega, alguém vai pegar", que era uma estante muito boa.
Uhum.
Eu falei: "Vamos lá pegar a estante". Aí fui com a minha mãe pegar a estante, imagina 2 mulheres. <chuckles>